Allora, adesso sarei curiosa che tu mi raccontassi che cosa, fai soprattutto la sera per, insomma, calmare un pò la mente prima di andare a dormire, ecco per non arrivare troppo agitato a quel momento.
Allora, ehm, la cosa che faccio io spesso è, ehm, allontanare il telefono innanzitutto, perché, diciamo, che quello è sicuramente un fattore che leva al sonno molto facilmente anche perché, no, ad oggi poi con i social <chuckles> cioè, quando inizi magari, no, a scorrere i video ti prendono quindi
Ah, ecco. <chuckles> Sì. <chuckles> È vero, è facilissimo perdere poi la cognizione del tempo quindi anche proprio senza accorgersene, sì. È vero.
Esatto. Quindi, è molto comodo allontanare il telefono, sicuramente. E poi an pò di stretching aiuta.
Ho capito. Ah, sì? Ah.
Sì.
I in particolare quindi che cosa fai lì già, proprio in camera prima di andare a dormire? Oppure, è qualcosa di un po' più impegnativo?
Allora, no faccio un qualcosina, mhmm, di leggero giusto per rilassarmi un pò, e dopodiché vado a dormire.
Mh-mh. Ah, okay. E come mai hai iniziato a farlo? Cioè, te ne ha parlato qualcuno e quindi hai pensato potesse essere utile? Oppure, ti è venuto in mente a te?
Allora diciamo che, ehm, c'ho un pò ripensato perché io, diciamo, che ho fatto il corso da personal trainer, no, e siccome me ne avevano parlato però io sono sempre stato un pò scettico per il fatto che, ehm, comunque allenandomi, mi avevano anche spiegato che fare stretching dopo allenamento ti annulla l'allenamento, in un certo senso, perché ti ristende il muscolo.
Ah, okay. Sì. Ah, ho capito quindi è un pò controproducente in questo caso.
Quindi Eh, esatto. Però ho detto: "Siccome, adesso che studio anche, e quindi, no, c'ho un pò più di stress, sicuramente con lo studio, con anche la palestra, eccetera;" ho detto "Vabbè, proviamo, magari, a farlo prima di dormire, che non dovrebbe influire troppo sull'allenamento che faccio al pomeriggio," e effettivamente ha portato a dei miglioramenti.
Ho capito. Sì. Ah, ho capito quindi, insomma, appunto, non va ad annullare l'annullamento ehm, la scusa, l'allenamento come dicevamo. Ehm, quindi come, mhmm, aspetti positivi tu che cosa hai notato?
Allora, mi sento più energico, ehm, mi sento meno stress e poi è comodo anche perché stando tanto seduto a lezione, comunque anche al computer il pomeriggio, soprattutto, diciamo, che, uhm, aiuta molto, uhm, ai muscoli; quindi conviene, effettivamente, fare stretching sia la mattina che la sera.
Mh-mh. Sì. Ah. Certo. Ah, e quindi lo fai anche la mattina, proprio per questo motivo? Mh-mh.
Sì, quello più che altro è per per dare energia, che m'aiuta molto a svegliarmi.
Mh-mh. Mh, ho capito. Ah, molto interessante questo aspetto energetico che, uhm, forse effettivamente non non è sempre lo stretching quello che viene consigliato cioè, nel senso, uhm, secondo te è qualcosa che, mhmm, come dire, è un'idea alla portata di tutti? Oppure, mhmm, so non lo so guardandoti in giro, parlando con le persone sono poche quelle che lo fanno? Dico, prima di dormire poi?
Eh, diciamo che in realtà ce ne sono poche, perché tante persone, tipo, spesso quando sono tanto stanche dicono: "Vabbè, prendo e vado a dormire," ehm, in realtà, diciamo, che può aiutare molto anche perché, mhmm, spesso, uhm, proprio quando una persona, magari, è tanto stressata, c'ha anche un pò di i muscoli, no, indolenziti quindi, comunque, si sente tanto carico; ehm, e quindi quello aiuta un pò a scaricare, quindi aiuta.
Mh-mh. Eh sì, infatti. Mh. Ah beh, mi effettivamente sembra molto utile da come lo dici. Ma, fai uno stretching di tipo dinamico? Oppure un pò più statico, quindi anche un pò più tranquillo?
Allora, più che altro tendo a fare lo statico, perché principalmente sento che proprio i muscoli mi si strecciano di più diciamo, no, quindi, ehm, sento che effettivamente mi lavora di più. Per invece per il dinamico il dinamico pò aiutare, in questo caso non tanto per per calmare la mente, secondo me; ma forse un pò più la mattina perché, effettivamente, farlo in dinamicità può dare anche una mano a sv a svegliarsi, insomma.
Mh-mh. Ah, ho capito. Sì. Ah! Ho capito. Ah, beh! Molto curioso questo aspetto. E quindi per te quanto dura questa routine serale, appunto, tra stretching e e poi effettivamente andare a dormire?
Allora diciamo che, ehm, lo stretching lo faccio dopo avermi, ovviamente lavato i denti, e fatto la doccia, e tutte queste cose qua, ehm, quindi lo faccio poco prima di dormire; diciamo che, tra tutto, ci impiegherò 1 mezz'oretta, più o meno.
Mh-mh. Mh, okay. Beh dai, comunque è una bella routine, proprio per per rilassarsi, decisamente, prima di andare a dormire. E, mhmm, poi mi citavi anche il telefono, uhm, che cosa fai? Ti imponi ad una certa di smettere di usarlo? Oppure, anche delle altre tecniche? Perché sai, appunto, come dicevi anche tu, per i social magari non è sempre facilissimo tenerselo lontano.
Allora una cosa che, tipo, io consiglio è sicuramente in caso, no, si di in caso proprio si vuole, e magari, no, vedere qualcosa, se proprio si vuole, che io sconsiglio ma <chuckles> in caso si vuole
Sì. <chuckles> Ci so ogni tanto scappa. <chuckles>
esatto, consiglio di utilizzare la luminosità al minimo, che già può aiutare a conciliare il sonno; e, in questo caso, il mio telefono ha una modalità che mette lo schermo in bianco e nero in automatico, con la n con la luminosità bassa può aiutare molto, secondo me.
Mh-mh. Certo. Ah. Anche la modalità bianco e nero può fare una differenza, rispetto alla modalità a colori?
Sì, quello sicuramente perché il colore secondo me, ehm, concentra di più il cervello perché, ovviamente, c'è anche, no, il fattore di, uhm, distinguere i colori, magari, soprattutto quando ci sono anche colori più, no, luminosi; quelli secondo me danno molto fastidio.
Ah, okay. Mh. Certo tengono più più attiva la mente proprio, cioè, sta lavorando troppo s poi se poi uno deve andare a dormire. <chuckles>
Eh esatto, sì. E poi levano anche il sonno perché comunque, sì, essendo colori troppo accesi, ehm, comunque danno fastidio agli occhi magari, no, ti levano anche il sonno in quel caso.
Eh sì, sì assolutamente che di certo, in questo caso, è l'ultima cosa che vogliamo. Ehm, e dimmi per caso hai anche delle altre abitudini proprio, ehm, rilassanti come può essere sai molta gente fa tipo, ehm, che so una camomilla, una tisana, legge un libro, tu fai qualcosa del genere?
Esatto. Ah, okay. Ehm, in questo caso sì. Io, tipo, leggo, uhm, cioè leggo, mi capita di leggere. Ovviamente, quando sento che proprio ho voglia di leggere prendo il libro, quello lì leggo cioè, lo leggo molto volentieri, e m'aiuta molto, devo dire, perché tipo dopo 10 pagine già sono steso completamente. Ehm <chuckles>
Mh. Mh-mh. Ah, okay. Dici ha un pò l'effetto ti viene un pò la sonnolenza; beh, in effetti succede a molti soprattutto la sera, appunto leggendo.
Esa Ehm, poi anche la camomilla sicuramente forse più camomilla che tisana, uhm, perché la camomilla, secondo me, concilia di più il sonno che la tisana, secondo me.
Mh, okay. Mh. Sì, sì no in effetti, uhm, è quella agu agu mhmm, insomma che si sceglie tendenzialmente in queste situazioni, sì, sì questo è vero. E a te capita, magari, di parlare di queste tue abitudini con altre persone e, magari, scambiarvi anche quelli che possono essere dei consigli? Tipo, tu, appunto, spieghi, come adesso stai facendo con me, quello che fai e l'altra persona magari ti dice quello che fa, e ci può essere qualcosa di diverso da cui, magari, trai anche ispirazione?
Allora sì, devo ammettere di sì, perché comunque anche, magari, no, in periodi dove, mhmm, devo dare gli esami, cose così, quindi periodi molto più stressati sicuramente, ehm, diciamo che innanzitutto questo purtroppo è un problema comune, quindi ancora ci stiamo lavorando, però
Mh-mh. Sì. <chuckles> È "mal comune, mezzo gaudio" sì.
<chuckles> però diciamo che stiamo, pian piano, riuscendo e, diciamo, che io utilizzo la melatonina che la consiglio anche ai miei amici, ovviamente, in questi casi; e loro, invece, vanno più di camomilla cosa che io cerco di, come dire, in queste situazioni qua cerco di utilizzare entrambi, ma non mi fanno mai niente quindi, ancora, lì devo riuscire
Mh. Ah. Okay. <chuckles> Sono solo dei tentativi vani. <chuckles> Ho capito. Beh, ma la melatonina, ehm, no scusa la melanina, ehm, effettivamente si sente tanto però, ogni tanto si racconta che ha degli effetti strani. Cioè, non so come dire, se uno non c'è molto abituato ogni tanto si sente di persone che fa, per esempio, sogni strani o che dicono che uno se no uno non è molto abituato all'inizio magari, uhm, deve starci un pò attento; cioè, è una cosa vera oppure sono
Esatto! Ci stamo provando.
solo cose che si dicono? <chuckles>
Allora allora, io ti dico per esperienza perché <chuckles> c'ho un aneddoto che fa molto ridere. Allora, diciamo che, uhm, era per l'esame di matematica, quindi anno scorso era primo anno, e diciamo che, uhm, io non riuscivo a dormire proprio per niente
<chuckles> Ah! Okay, sentiamo! <chuckles> Mh-mh. Okay.
e cercato, diciamo, uhm, cosa sbagliata però, alla fine fortunatamente era 100% naturale, ho preso 2 diciamo, ostiche di m di melatonina invece che una.
<snorts> Ah! Okay, "Ops! Ne è scivolata un'altra. <chuckles>
E diciamo ch <chuckles> diciamo che, uhm, f era ovviamente tutto naturale e quindi non ho rischiato niente, infatti proprio per quello era tuta a posto; però ho chiamato la guardia medica perché non mi veniva sonno, nemmeno con quello. Io, arrivato io arrivato a quel livello lì ero preso dal panico, ho chiamato la guardia medica, ho fatto: "Scusi, ma cos'è che posso fare? Io non riesco a dormire per niente, ho preso anche queste pasticche qua, non m'hanno fatto nulla, di melatonina n naturale." Fatto: "Eh, ma superato questo io non posso segnarti niente, perché ci sono solamente cose troppo forti." Io ho fatto <chuckles> io ho fatto: "Ho capito, ma non c'è una via di mezzo? Cioè; io son disperato!" Erano le 3 e mezza di mattina, avevo l'esame alle 7:00! Io <chuckles>
Ah okay, bene. Ah, urca! <chuckles> <chuckles> Ah! <chuckles> <chuckles> <laughs> <chuckles> Ma ci credo! Ah, poi proprio la notte prima! Oh, no che disastro! <chuckles>
Sì, sì. Ero disperato, ero completamente disperato.
<chuckles> Vabbè devo dire è stato particolarmente utile contattare
<chuckles>
chi di dovere cioè, nel senso: "Scusi, mi aiuti!"
<chuckles> Ero in una condizione verame cioè, ero proprio nel panico più totale, ero
Ma ma poi cioè, non ho capito, quindi non avevi un minimo di sonnolenza? Cioè, nonostante, avendo preso la melatonina e tutto, eri attivo?
Allora, io non so come sia possibile, ma, poco prima cioè, poco prima, erano le 10 e mezza, ho fatto: "Bene, vado a dormire, no," perché sentivo sonno. So tornato a dormire, mi sono steso e lì sogno e proprio il sonno è svanito completame è pro svanito, ho aper cioè, proprio, ehm, stavo chiudendo gli occhi e non sentivo più niente, <chuckles> cioè
<chuckles> <chuckles> Okay. Beh, sì. Ci sta. Ah! <chuckles> Cioè, come fosse mattina, non lo so, bello fresco come una rosa. <chuckles>
Sì, sì cioè, ti proprio non sentivo più nulla, non sentivo. Veramente una brutta se mh.
Ah. Che strano! Beh, magari è stata anche un pò la combo con l'esame dopo cioè, mhmm, nel senso, magari veramente una una forte pressione, proprio per questa cosa che quindi ti ha ti ha un pò tenuto sveglio. <chuckles> Mh-mh.
Sì, quello sicuramente perché allora, diciamo che proprio di natura sono molto emotivo, no, quindi comunque situazioni d'ansia quando, comunque sia cioè, si riparla di emozioni, sono sempre uno molto emotivo quindi è facile che magari queste cose qua proprio le cioè, le aumento a livello esponenziale me le sento io, quindi
Mh, okay. Sì? N ho capito ho capito. E quindi, uhm, insomma, una situazione un pò particolare. Ma quindi poi tutte le tue tecniche per calmarti prima di dormire ce le cioè, le facevi già quando è successo questa cosa, oppure sono arrivate dopo?
Allora, diciamo che le facevo già da prima. Il problema è che quando, uhm, si parla di situazioni cioè, perché è molto soggettivo in realtà, però quando magari, no, si parla in di situazioni troppo, magari, importanti perché il mio il fatto qual è? È che quando dò un esame, penso sempre al fatto che lo posso ridare quindi non dovrei avere ansia in quel senso, però il mio cervello, inconsciamente cosa pensa? Dice: "Thomas devi passarlo al primo, capito?" Proprio, mi impun cioè, un pò si impunta questa cosa, e non è che c'è una via di mezzo: o il primo o niente. E quindi c'ho quest'ansia continuamente di dire: "domani devo passare, devo passare, devo passare," <chuckles> e quindi è un casino ogni volta!
Eh sì, certo. Sì. Mh, certo. Mh. Mh-mh. Ho capi <chuckles> Quindi n cioè, un uhm, proprio un pò il cane che si morde la coda cioè, te cioè te che cerchi di rilassarti, e poi però il cervello che interviene. Mh-mh, ho capito ho capito. Vabbè ma in realtà, guarda, è una situazione m molto comune, soprattutto negli studenti; cioè nel senso, ehm infatti per quello ti chiedevo "magari ti confronti anche con altri," perché effettivamente poi come mi hai detto anche tu è una cosa veramente condivisa per cui alla fine ognuno trova un pò, ehm, tutti i suoi metodi, no, per per tranquillizzarsi, per calmarsi che, uhm, giustamente sono soggettivi. Quindi, sì effettivamente succede. Però, vabbè quindi non non ti è stato suggerito n niente da, magari, dei tuoi colleghi che avevano qualcosa che tu non avevi ancora provato a fare?
Eh, esatto. Mh-mh. Sì. Allora, ai miei amici diciamo che allora, uno in particolare, ehm, riesce a dormire, uhm, perché comunque diciamo che cioè, uhm, si si distrae di cioè, diciamo con altre cose spesso quindi, comunque, uhm, cerca di non pensarci e comunque riesce ad addormentarsi. Io
Ah! Mh, okay. Quindi usa la tecnica un pò della distrazione cioè: "pensa ad altro, a non pensarci e domani arriva una sorpresa." <chuckles> Ho capito.
Esatto. Io invece non riesco nemmeno in quel modo perché, uhm, io di per sé non ci penso, ma è il subconscio che mi ci fa pensare involontariamente quindi, comunque <chuckles> <laughs> purtroppo è invano.
Mh-mh. Eh, certo. <chuckles> Non si può scappare. Poi vabbè, è anche vero che, insomma, a seconda poi della della giornata che ci sarà il giorno dopo, anche solo le le botte di adrenalina e di ansia, uno anche se ha dormito poco, insomma, non è che <chuckles> la situazione sia un problema. Ho capito. Vabbè dai, comunque mi sembra che, uhm, vabbè, aneddoto a parte, ehm, in realtà tu abbia comunque la situazione abbastanza sotto controllo cioè, nel senso: sei riuscito a trovare tutti quei meccanismi e tutte quelle tecniche che per te funzionano meglio appunto per, uhm, arn insomma, anche per fare un buon sonno ristoratore senza, appunto, i disturbi che siano, appunto, o del corpo troppo teso, oppure della mente completamen cioè, o del cervello costantemente bombardato da schermi e tutto quanto.
Sì. Sì, esatto, sì, sì, sì. Cioè, quello più che altro è è perché io son troppo emotivo, semplicemente per quello. <chuckles>
Mh-mh. Ho capito ho capito. Vabbè guarda ti ringrazio molto, è stato molto interessante parlare di tutte queste tecniche, veramente. Sembrano anche molto utili comunque.
È stato un piacere anche per me, e spero di risentirci e in caso buona serata e a presto.
Anche a te. Alla prossima, ciao!
Alla prossima. Ciao, ciao.